باقول لك إيه، أنا عايزاك تحكي لي عن الهواية اللي أنت بتحب الفترة دي يعني تمارسها وكده، وعايزة أعرف برضه منك ليه برضه، إشمعنى الهواية؟
آآ، طبعًا أنا هوايتي طبعًا المفضلة الفترة دي وتقريبًا يعني يعني طول الأوقات من من وأنا عندي تقريبًا 8 أو 9 سنين، آآ، هي هواية كرة القدم، أنا من صغري باحب ألعب كورة جدًا، من أيام ما أنا كنت بالعب أصلًا في الشارع، لحد اللحظة ال يعني لحد اللحظة دي، وأنا يعني باعشقها حرفيًا.
امم. آه. حلو. امم. طيب أنت ال يعني الهواية دي بدأت معاك تقصد إن هي من طفولتك يعني.
أكيد طبعًا يعني من وأنا عندي 8 تقريبًا 8 أو 9 سنين، أيام بقى إيه، يعني اما كنت أنا بانزل اللي هو ألعب بقى في الشارع مع أصحابي، الأطفال بقى بتاعة ال المنطقة اللي أنا فيها، بدأ إن هم يجيبوا كورة فبدأت تقريبًا إن أنا أول مرة إيه، يعني دخلت لعبت معاهم وحسيت كده إن الموضوع فعلًا مُمتع كده، بدأت تاني يوم وتالت يوم، بدأ الموضوع كده ماشي معايا فاللي هو إيه، بقيت تقريبًا يعني بانام كده وباحلم إن أنا إيه، تاني يوم بقى هالعب بقى كورة وبتاع، فاللي هو الموضوع كان بصراحة يعني كان شَيِّق جدًا، وأنا طبعًا كنت طفل
امم. إمم. <chuckles> ليه يعني؟ إيه اللى خلّاك تحبها باذات يعني اللعبة دي؟
والله يعني طبعًا الواحد وهو صغير بيتعلَّق بأي حاجة، يعني بيتعلَّق بأي حاجة بسرعة، فأنا الكورة دي اتعلَّقت بيها بسرعة إيه، لإن طبعًا كنت باحب لعب الشوارع أوي يعني الصراحة، كنت اللي هو إيه يعني باحب أنزل ألعب في الشارع مع أصحابي، فلمّا لاقيت برضه إن اللعبة، يعني اللعبة برضه شدّتني كده، واللي هو إيه، بنجري بقى، وبنهيّص ومش عارف إيه، بدأت أصلًا لما ب يعني إن أنا أخش ال المدرسة وكده في حصة بقى الألعاب لأ، فعلًا بدأت إن أنا ألعب معاهم، وبدأت إن إحنا نعمل بقى فِرَق ونقسِّمها ونلعب بقى ماتش كده. طبعًا ما كانش أحسن حاجة يعني لأن إحنا مش فاهمين أي حاجة يعني، بس اللي هو إيه كان الموضوع كده حلو، وفيه جري بقى وبتاع، فبصراحة يعني كنت حابب الموضوع جدًا.
امم. امم. <laughs> امم. <chuckles> آه. جميل. طَب أنتَ بتحب أصلًا تتفرّج على الماتشات، والَّا بتحب تلعب بس؟
لأ، طبعًا ده أكيد الماتشات دي بالنسبة لي حاجة مهمة جدًا في يومي، طبعًا ده أنا كل يوم تقريبًا إيه، بابدأ إن أنا أشوف أفتح مثلًا البرامج بتاعة الكورة أشوف مين اللي هيلعب النهارده، طبعًا برضه بيبقي ليّا فريق معيّن أنا باشجعه آآ فريق مصري، وفريق برضه أوروبي، بابدأ طبعًا إن أنا أتابع ماتشاتهم كلهم، أي ماتش ليهم لأ، أنا فعلًا لازم أنزل على القهوة أو مثلًا على الكافيه لأ، أتفرّج عليه.
امم. امم. إيه فريقك المفضل المصري يعني؟
آآ، المصري، أنا طبعًا باشجع الأهلي، و ولو أوروبي، فأنا أشجع ريال مدريد بصراحة. يعني أنا يعني اللي هو إيه، مشجع إيه، يعني متعصب كده شويّة، اللي هو باحب النادي أوي. فاللي هو إيه، أي ماتش ليهم، حتّى لو كان في الدوري، في دوري أبطال، في أي حاجة، في الكاس، لأ، أنا باتابع برضو كل الموتُشة من أول ماتش تقريبًا في الموسم لحد آخر ماتش.
امم. امم. <laughs> طب إيه اللي بي بيأثر فيك من الفرق اللي أنت بتشجعها، إشمعنى الفرق دي بالذات دونًا عن الباقي؟
والله أنا أوّل ما بدأت أصلًا تشجيع كرة، يعني أنا كنت بالعبها وأنا صغير، بس ما كنتش باشجع الكرة. إنّما لمّا بدأت، اللي هو إيه، أعقل كده شويّة وأفهم الكرة إزاي, وبرضو إيه قوانينها وكده، بدأت إن أنا أشوف الناس كلّها بتتفرج على موتُشة وكده، فبدأت إن أنا أقعد وأتفرّج برضو معاهم على الموتُشة. فلقيت إن يعني طبعًا كان أشهر ح أشهر نادي وكده ساعتها كان أو يعني تقريبًا طول العمر يعني، كان الأهلي. فلأ، اللي هو إيه، بدأت إن أنا أتفرّج عليه، ماتش في التاني في التالت، لحد ما بدأت إن أنا إيه، باحب الفريق كده، باحب لعبه، وباحب برضو إيه جمهوره. آه، طبعًا جدًا، بدأت إن أنا أحب جمهوره جدًا، آآ، جوّ بقى المدرجات، الألعاب بقى النارية اللي بيعملوها، فاللي هو إيه، حبّيت كده الفرقة، وحبّيت طريقة لعبهم بصراحة.
امم. حلو. آه. كان مُتعصّب بقى للأهلي يعني. امم. حلو. امم. طب أنتَ يعني أ بتحس إن الكورة بت يعني مرتبطة بشخصيتك إزاي؟ يعني بتأثر فيك إزاي؟
والله طبعًا يعني أنا مثلًا لو مودي أصلًا وِحِش، أو مودي حلو برضو، آآ لأ بصراحة مثلًا لو مودي وِحِش لأ أنا باروح ألعب كورة، بعد ما باخلص وكده مثلًا بنكلم باكلّم بقى اصحابي، بنشوف مثلًا حجز كده نلعبه آآ، ميعاد بقى في مركز الشباب اللي عندنا هنا، في ملعب كده إيه بنروح نحجز وإيه، الساعة ونص أو الساع نبدأ إن إحنا نلعب مع اصحابي وكده. لو مثلًا متضايق فبالاقيني مثلًا لمّا بالعب لمّا بالعب مثلًا، أو بامارس الهواية دي باحس بعدها إن أنا كده خلاص ارتحت نفسيًا. ونفس الكلام برضو لمّا مودي يكون كويس اللي هو إيه، بابقى اللي هو إيه، عايز أعمل برضو حاجة حلوة كمان، يعني عايز أحسّن مودي أكتر وأكتر، فباتجه برضو للكورة، وأبدأ برضو اجمع صحابي ونلعب وإيه، طبعًا بقى بيبقى في ضحك وهزار وفي منافسة برضو، فباحب المنافسة دي.
امم. حلو. جميل! امم. امم. <chuckles> آه. آه، بت بت بتفرفشوا يعني كده، وبتقضوا وقت لذيذ يعني.
طبعًا ده أكيد. لأن برضو يعني باكون برضو ساعتها مع صحابي، مش بالعب طبعًا لوحدي، فهي مش لعبة فردية. لأ ده هي لعبة جماعية، فبتجمعني بقى بصحابي، فدي برضو ميزة يعني.
امم. ودي بت بتكون كام مرّة طيب يعني؟ بتحب إن أنتَ تعمل تلعبها كام مرّة مثلًا؟
والله، يعني مثلًا في خلال الأسبوع مثلًا، ممكن ألعب 3 أو 4 أيام، بس يعني مرة واحدة في اليوم، لأن يعني وأنا صغير شوية، أيام بقى ما كنت أنا في ثانوي وكده، كنت تقريبًا بالعب كل يوم في الأسبوع. أنا كنت مدمن كورة، فاللي هو إيه أنا لازم يوميًا أروح ألعب كورة، كنت اللي هو إيه تقريبًا كده إن يعني الملعب ده كان بيتي التاني، وممكن ألعب برضه في اليوم مش حجز 1، آه، طبعًا للدرجة دي كمان و وأكتر من كده. فاللي هو إيه لأ، أنا كنت ممكن ألعب حجز النهاردة، وألعب تاني يوم حجزين في نفس اليوم، يعني بدل ما كنت أنا بالعب ت ساعة ونُص برضه في الحجز، لأ، أنا هالعب 3 ساعات.
يا نهار أبيض! إمم. للدرجة دي؟ إمم. أوه! حلو. طب أنت لمّا يعني برضه عايزة أعرف منك، لمّا بقى فريقك يخسر كده والّا يحصل أي حاجة يعني بتحس إنه تتعامل مع الإحباط ساعتها إزاي؟
أيوه طبعًا، أنا باكون أصلًا زعلان، يعني أنا مش باحب فريقي يخسر وكده، بس يعني الكورة برضه معروفة إنها إيه، مكسب وخسارة تعادل، مش كل حاجة يعني يعني مش كل حاجة أنت بتاخدها، أنت بتاخد من كل حاجة إذا كان مكسب، إذا كان خسارة. فلما كان بيخسر، أنا مش باحب فريقي يخسر، لأن أنا شايفه أحسن فريق أصلًا، فاللي هو إيه باحب إن أنا أشجعه لمّا بيكسب وكده، بيخلي مودي حلو جدًا. بس بصراحة يعني لما كان بيخسر، أنا طبعًا كنت بابقى متضايق شوية، اللي هو إيه أنا زعلان إن هو خسر، بالذات بقى لو خسر مع المنافس مثلًا بتاعه، فاللي هو طبعًا ده بيبقى بالنسبة لنا كلاسيكو، فاللي هو لأ، ما ينفعش يخسر.
إمم. مفهوم. آه، حلو. <chuckles> امم، طيب يعني ممكن تعمل إيه عشان تنسى إن فريقك خر خسر يعني بتغيّر مودك إزاي؟
يعني لمّا كان بيخسر وكده طبعًا م معروفة بقى إيه، إن طبعًا بقى المشجعين الفِرَق التانية بيقعدوا بقى مثلًا ينزلوا ستوريهات مثلًا على الواتساب، على فيسبوك وكده، يعني بيقعدوا يعني يحفِّلوا يعني، فلو مثلًا بالاقي حاجة زي كده وبابقى متضايق باقوم أنا مثلًا إيه، راجع بالذكريات لورا شوية كده، آآ أجيب مثلًا النتايج القديمة أقعد أبدأ إن أنا أنشرها اللي هو إيه ما تنسوش نفسكم برضه، اللي هو إيه إحنا كده، كده بنكسبكم على طول، فمش عشان مرّة من نفسكم كده إيه، آآ اللي هو إيه تقعدوا تهيّصوا.
آه. آه، يعني هناك الحاجة الكويسة يعني علشان ما ت ما تحبطش.
بالضبط كده آه.
امم طَب أنتَ مثلًا شايف إنه الكورة بالنسبة لَك هي مجرّد لعبة والَّا والَّا هي ممكن تكون حاجة كده م ملجأ يعني وقت ال الضغوط وكده؟
لأ، بصراحة طبعًا أنا مش باخدها اللي هي مثلًا كلِعبة وخلاص، باروح ألعبها مثلًا لمّا أكون فاضي لأ، طبعًا أنا ممكن برضه في أي وقت إن أنا أروح ألعب. لأن هي يعني من النوع إيه اللي بيحسِّن مودي باحس إن أنا مبسوط يعني مبسوط أوي كمان وأنا بالعبها. آآ برضو يعني منها برضه بتجمّعني برضه بصحابي، فاللي هي إيه مش بتبعدني عن صحابي لأ، هي حاجة أصلًا بتربطني أنا وصحابي مع بعض تاني، تخلّينا نتجمع أكتر. في صحاب ما كنّاش بنتقابل كتير، بس لمّا- لمّا إحنا بدأنا نلعب كورة كلنا سوا، بدأنا إن إحنا نتجمّع أكتر، نتكلم أكتر برضه طبعًا برضه يعني
امم. امم. آه جميل. امم. طب على سيرة بقى ال ال ال التجميع والكلام اللي بتقوله يعني، أ أنتَ ممكن تكون في قِيَم معيّنة اتعلمتها من ال اللعبة دي بالذَّات إنها لعبة جماعية زي ما أنتَ بتقول يعني في قِيَم مثلًا حسّيت إنها اتغرزت فيك؟
طبعًا أكيد، يعني مثلًا اللعب الجماعي، طبعًا، أو اللي هو إيه المشاركة الجماعية، ما يعني هي مش بتخليك تعمل حاجة لوحدك. لأ، أنتَ معاك فريق، طبعًا، معاك team بيلعب معاك، فاللي هو إيه، تبدأ إن أنتَ ي زي برضو إيه فكرة إيه التعاون بقى مع الفريق. لأن طبعًا أكيد مش هتلعب برضو وأنتَ بتلعب مع فريقك، أكيد مش هتلعب، مش هتبقى أناني مثلًا بتلعب لوحدك في الفريق. لأ، يعني أنتَ معاك ت أنتَ معاك teram مثلًا، ومعاك فريق، تبدأ أنتَ تتعاونوا مع بعض، تبدأوا تفهموا بعض برضو، تفهم اللي قدّامك آآ، منها برضو ممكن شخص يكون بيلعب معاك أصلًا، آآ يعني أنتَ مش عارفه أوي، بس هو معاك في فريقك، تبدأ إن أنتَ تكتسب برضو صداقته، يعني تتعرفوا على بعض، تتصاحبوا، تبقوا برضو أصدقاء.
امم. حلو. امم، امم. فاهماك، امم امم. امم. آه، حلو أوي تعمل دايرة، يعني دايرة إجتماعية تقصد يعني؟
آه، بالضبط كده، فهي يعني لعبة جماعية. فبسبب إنها جماعيّة، فهي مخلّية برضو إيه، ليها مميزات كتير.
امم. آه، طب أنتَ يعني لمّا مثلًا <chuckles> بي بتتجمعوا بقى وتلعبوا والكلام ده، آآ ممكن لمّا تروَّح آآ ممكن تحس إن أنتَ مثلًا لأ، أنا ما كانش ينفع العب النهارده، أنا مثلًا أنا مُرهَق، والّا مجرّد إنّك بتفتكر الحلو بس وخلاص بقى أي حاجة وأي تأثير تاني، ما بيأثرش عليك يعني؟
لآ، هو من ناحية برضو التأثير وكده، أنا برضو ساعات مثلًا باكون أصلًا أنا شغال و وخلاص مثلًا أنا النهاردة كان يوم شغلي كان صعب شوية، مثلًا كان مرهِق، بس لأ، يعني أنا باحب اللي هو إيه، أفصل بين شغلي مثلًا وحياتي كده إيه بالهواية دي. اللي هو يعني أنا مش عايز مثلًا routine شغلي يكون شغل ونوم و لأ، ممكن مثلًا أشتغل، وأخلص شغل وأروح أبدأ إن أنا احجز مع اصحابي، مثلًا واتفق أنا وصحابي ونروح ن نلعب كلنا سوا. فاللي هو برضو، لأ، أنا شايفها إيه، يعني حاجة بتبَسِطني، حتى برضو لو هتيجي عليَّ شوية، لأ، بس أنا لما باروَّح برضو يمكن أكون برضو مرهَق شوية كمان، بس لأ، أنا مبسوط يعني نفسيًا كده، أنا مبسوط.
امم. آه. حلو أوي. امم. طب ما حصلش ات اتعرضت لإصابة وقلت لأ، أنا مش هالعب تاني؟
أكيد طبعًا اتعرضت لأكتر من إصابة كمان مش إصابة واحدة، يعني أنا كنت طبعًا الإصابات دي بتبقى أكتر حاجة، يعني يا في الدراع كده، يا في إيدِك، يا في إيه، يا يا في رجلِك. فاللي هو كان حصل معايا موقف، كان كنت أنا اللي لعبت من غير جزمة، يعني في النادي يعني ده وكده في اللي هو الملعب يعني، لعبت من غير جزمة، ف ف في يعني في شخص تاني من الفريق اللي قدّامي يعني دخل عليَّ دَخلة إيه يعني صعبة شويّة، اللي هو اتزحلق كده، فيعني كسر لي صابعي. طبعًا دخل عليَّ وقعني فكسر لي صابعي، فبسبب الإصابة دي أنا بعدت طبعًا عن الكورة حوالي ييجي 4 أو 5 شهور. كنت بابعد شهر شهر ونص، بابدأ إن أنا أرجع ألعب تاني. فاللي هو إيه بتخبط كده، أو باجي على صابعي شويّة فبيبدأ إن هو يوجعني تاني، بابدأ إن أنا أبعد شهر ونص، ونفس الكلام ألعب لأ، فقمت باعد 3 شهور كاملين كده، بحيث إن أنا صابعي يعني بدأ يخف خالص، بدأت إن أنا أقدر لو اتخبطت فيه مثلًا ما يأثرش عليه أوي، هو آه هيوجع شويّة بس ما يأثرش أوي، بس هي دي الفترة اللي كانت بعدتني شويّة عن الكورة.
امم. ماشي. امم. اهم. امم. اهم. ياه! يا نهار أبيض. امم. امم. بس ما كانش في إحباط من الهواية نفسها، أو إن مثلًا أنت عايز تبطل إن أنت تلعبها تاني؟
لأ، هو أنا كُنت زعلان بس إن أنا مش بالعب. يعني أنا كنت زعلان ما كُنتش يعني هاممني الإصابة أوي، بس اللي كان مزعلني إن أنا إيه، ما كنتش باقدر ألعب تاني لما كنت أروح كده برضه أتفرج على الناس وهي بتلعب في الملعب، اللي هو إيه باتض اللي هو باتضايق كده نفسيًا شوية اللي هو إيه، أنا مش كان زماني بالعب برضه معاهم؟ يعني ليه ما كنتش يعني ليه اليوم ده لعبت من غير جزمة؟ ما كنت لعبت بجزمة زي كل يوم. بس طبعًا أنا عشان كنت نسيتها في البيت والوقت كان اتأخر فما لحقتش إن أنا أجيبها.
امم. آه جميل. امم حَنين لل للهواية يعني.
آه طبعًا فده اللي كان مزعلْني بصراحة إن أنا مش قادر أشارك معاهم تاني.
امم طب أنتَ مثلًا يعني شايف برضه من وجهة نظرَك آآ بتأثر على شخصيتك إزاي ال الكورة يعني؟
هي بتأثر على الشخصية مثلًا في إيه، في حتّة مثلًا في حتة الmood برضه زي ما أنا قلت الmood برضه بتغيّره، مثلًا بتخليني مثلًا دلوقتي لأ م يعني متعاون برضه مع يعني م ب مش باتعاون بس مع اصحابي في ال في الteam يعني في الفريق وكده أثناء اللعب. لأ ب بدأت تخليني برضه إيه، أتعاون مع أي حد حتى في الشغل، تخليني دلوقتي إن أنا اتع أتعاون مع زَمايْلي في الشغل، تخليني برضه إن أنا ما أعملش كل حاجة لوحدي لأ، أنا ممكن أعملها أنا وزميلي في الشغل ده، وزميلي ده لما باعمل معاه حاجة وبابدأ أتعود عليه آه بالضبط كده. فابدأ أصلًا إن أنا أكتسب كمان صداقته يعني هو لو ما كانش صديقي كده لأ، يعني هو برضه بسبب إن أنا يعني اتعاوننا سوا، فاتكلمنا، فحصل بيننا مواقف، ذكريات بدأنا إن إحنا نبقى اصحاب.
امم. آه. حلو أوي. آه اجتماعي يعني. امم. اهم. حلو اوي، طب ممكن تقول لي مثلًا إيه أكتر لاعب أنتَ بتحبه وبتشوفه قدوة؟ وإيه اللي بتتعلمه منه بالضبط؟
طبعًا يعني اللاعب طبعًا الشهير ده كريست كريستيانو رونالدو، فطبعًا ده إيه، معشوق اللي هو إيه الملايين والَّا المليارات تقريبًا. آآ، لأ، اللاعب ده بالذ اللاعب ده بالذَّات، يعني كريستيانو ده، آآ، يعني هو إيه تحسِّيه كده كقائد، يعني اللي هو إيه، آآ، أنتِ بت يعني شخصيته كده إيه شخصية قيادية، يعني شخصية ما بتحبطش أبدًا. ممكن لو خسر ماتش مثلًا، خسر نهائي مثلًا في بطولة وكده، فاللي هو لأ، ما ييأسش عادي، وتاني ماتش ليه عادي ممكن في بداية بطولة خالص لسه في الأول، تلاقيه بنفس الحماس بتاعه بتاع آخر ماتش اللي في البطولة ده أو في النهائي. فهو يعني متحمس جدًا، آآ، شخصية قيادية جدًا آه هو قدوة فعلًا في كل حاجة. وهو برضه كان بادئها من الصفر خالص، لحد ما وصل تقريبًا إن هو بقى يعني أحسن لاعب في التاريخ.
امم. ليه هو بالذات؟ امم. اهم. حلو أوي. امم. قدوة يعني بالنسبة لك. امم. يعني بتتمنى مثلًا إن أنت تكون زيّه في يوم من الأيام يعني؟
هو طبعًا آه، مش هاب يعني مش هابقى زيّه أوي مثلًا كلاعب، بس يعني عايز أبقى زيّه اللي هو إيه ك يعني كشخصية، يعني شخصية قيادية برضه بتاخد قرارات صح، مش بييأس مثلًا، كده.
اهم. آه. حلو، حلو. دي حاجة جميلة جدًا يعني إن أنت تتعلم من لاعب الصفات الشخصية اللي فيه يعني، وبصراحة أنا اتبسطت جدًا، آآ بالنِقاش اللذيذ ده، وأتمنى إن إحنا نتكلم بقى في الموضوع ده تاني يعني قريب أوي.
والله أنا كمان برضه، كنت مبسوط أوي بالكلام معاكِ.
شكرًا ليك.